Bunu, ııı, a dolayısıyla çeşitlendirme şansın da do doğuyor. Öyle mi?
Evet, kesinlikle. Aynen öyle. Bir de şey için kullanıyorum, işte, yine seyahat ettiğimiz yerlerde mesela hiç bilmediğim bir yerin fotoğrafını çekiyorum. Oranın ismini ve, işte, tarihi hakkında bilgi de veriyor ayrıca.
Evet. Anlık mı bunu veriyor yoksa, ııı, eee, daha sonrasında mı alıyorsun?
Anlık veriyor. Yani, eee, fotoğraf özelliği var. Kamerayı açıyorum, oranın fotoğrafını çekiyorum. Eee, daha sonra fotoğraf oraya yüklendikten sonra hemen bilgiyi veriyor.
Eve O! Çok güzelmiş. Iıı, o zaman, ııı, bir rehber gibi, ııı, sana yardımcı oluyor. Yani rehber gibi çalışmasını isteyebiliyorsun. Doğru mu?
Evet. Evet, kesinlikle öyle. I hı. Aynen öyle. Yani, şeyi isterdim hatta daha çok kullanabilmek için böyle küçük -belki vardır bilmiyorum, benim kullandığım uygulamada yoktur. Böyle küçük hatırlatıcıları olsun. Hani, benim günlük planlarımı hatırlatma hatırlatsın isterdim. Mesela atıyorum, işte, "Şu tarihte şu dersin var, işte, çalışmayı unutma." gibi hafif, böyle, beni küçük motive de etsin isterdim ama henüz öyle bir özelliğiyle tanışamadım.
Eve Evet, ba bu o zaman n ba bu anlamda gelişmesi açısından daha ilave olmasını istediğin hususlar var anladığım kadarıyla. Emm, eee, daha başka böyle ilave istediğin bir şeyler var mı? Şu anlamda da yardımcı olsa şeklinde.
Evet, evet. Y yani bunun dışında çok fazla düşünmedim. Dediğim gibi, hani, motive olmam için yaptığım işlerde küçük hatırlatıcılar eklerse Evet, daha keyifli olur gibi geliyor sanki. Hiçbir şey unutmam gibi geliyor.
İhtiyaçlarına göre ge genelde şey yapıyorsun. Evet, eee, yani hem yemek yapmada Eee, sağlık konusunda nasıl peki? Sağlık konusunda nasıl danışıyorsun?